แหมะ ใช่ อ มัน มันเหมือนกับว่า ไอ้พวกนี้พอมันเหมือนแบบมันข้ามขั้นไปอะค่ะ ยิ่งชูครีม ยิ่งชูครีมหมวกคิดว่า มันยากมากเลยนะคะ เพราะว่าเรา ต้อง เราต้องมาตีเนื้อเขา ตีไส้ เขา มันเหมือนกับว่า มัน มันหลายขั้นตอนอะค่ะ แล้ว การทำขนมเป็นอะไรที่แบบว่าใจร้อนไม่ได้นะคะ ต้องใจเย็น
อืม ค่ะ ใช่ไหม? ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ ซึ่งบ้านเนี่ยเป็นคนใจร้อน แต่ก็อยากพยายามฝึกตัวเองเหมือนกัน แล้วคุณหมวกเรียนทำขนมจากไหนคะ ฝึกเองหรือว่าไปเรียนที่แบบเขาเป็น เป็นเวิร์กช็อป อะไรอย่างงี้คะ?
แล้วแต่ด้าน อืม